Qui sont pas attirants, heu, concrètement, tu vois, vivre la vie de star pendant, heu, 1-2-3 ans, pourquoi pas? Toute une vie, je pense c'est trop. C'est au final, c'est affligeant, c'est <blows air> c'est fatigant. Puis tu as tous tes proches qui qui en bavent aussi. Enfin tu vois c'est
Bah en fait i Et ce ouais, je pense que c'est
c'est un reverebenien un revers de de succès.
Ouais, ah mais après, heu, il y en a qui partent, heu, à l'étranger en fait, parce que i i enfin sauf si c'est des stars internationales comme les Américains, eux, je pense qu'ils peuvent aller fin c'est compliqué hein. Il faut qu'ils ai ouais dans des pays, heu, peut-être la Chine ou l'Inde ou
Oui. Oui, c'est c'est je me dis pareil, ouais. Ouais c'est possible.
ils sont pas trop connus, mais un Français ou un Italien ou un Espagnol ou n'imp heu, j je pense que eux ils sortent de leur pays, c'est bon quoi. Personne les connaît donc ça c'est pas mal.
Ouais, ça dépend, bah, tu vois, un Kylian Mbappé, non, mais après on parle du haut du panier, mais heu, mais ouais, c'est vrai que la plupart, c'est vrai, oui, mais bon, ils ont peut-être pas envie de si de sortir de leur zone de confort, sortir de leurs, heu, de leurs amis, leur famille. Enfin bon, c'est pas facile de sortir du pays je pense.
Ouais. Oh Kylian Mbappe il f il est connu par les rap Ouais, heu, enfin pour les vacances, je dis je dis: «J'ai envie d'être tranquille. Oh bah tiens allez, je vais je vais 1 mois là pendant l'été, je vais 1 mois, pays où on me connaît pas, heu» <lip trill> Jean-Jacques Goldman en Italie personne le connaît hein!
Ah oui. Oui, c'est clair. Oui, ça oui, c'est une petite échappatoire. <chuckles> Oui, c'est clair, alors que pourtant en France, c'est un gros succès. Ouais, mais c'est ça, mais bon, heu, c'est peut-être aussi embêtant parfois de
Eh bah oui c'est. <lip trill> Habiter là-bas, hein.
de devoir partir pour être tranquille, heu, tu tu as peut-être envie d'être tranquille au quotidien, tu vois?
Mmh ouais, en tout cas le succès, ouais c'est pas
Il y a différents types de succès aussi. Il en a il y en a des succès avec les femmes par exemple. Tu vois, c'est il y a différe ouais tu vois, c'est en plus c'est, heu, même, heu, c'est c'est une façon de parler du succès avec les femmes, tu vois, mais heu, c'est aussi, heu, différents types de succès, tu vois, qui
Ah ouais. Ah oui. Ouais.
qui n'engendrent pas trop de négatif, enfin je vois pas où est-ce que c'est où ce qu'il est négatif à avoir du succès avec les femmes, par exemple, hein.
Bah, heu, si tu es en couple, si c'est pénible. Si tu vois que si ta femme, e e elle voit qu'il y toutes les autres femmes qui qui te regardent, heu, et toi tu es là: et puis que pas qu'elle soit jalouse, quoi.
Oui, mais si tu es carré dans tes bottes, heu, dans tes baskets, ça va normalement, heu, après oui, ça peut être frustrant pour la femme, mais bon, je pense que si elle le sait aussi et et pareil, tu vois, c'est un peu pareil, le succès, c heu, le les jaloux.
Oui! Ah Et oui.
Tu vois, c'est un peu pareil, ça ça se rej un ça se rejoint encore un peu ouais. Après, bon, je sais pas, hein, mais mais je pense que ouais, le succès, c'est pas une destination en tout cas. Pour revenir à ça, je pense que c'est plus, heu, la sensation de progresser, tu vois? Apprendre, se dépasser aussi en vrai, heu, la fierté
Ouais, ouais, ouais. C'est la procrastine ouais, ouais. C'est un objectif quoi, un object qui qu'il faut pas atteindre comme ça, tu es tu es toujours sur le chemin.
Ouais, objectif, de la sensation Mais du coup, une fois que tu as atteint ton objectif, il en faut des nouveaux.

Et ça, c'est le dernier parce que c'est le moins important.
Non c'est le plus important.
Ah c'est le plus important? Plus important que la base? Ah oui d'accord OK.
Ouais en d Voilà la base la base c'est manger, boire, dormir. Ça c'est ce que tout le monde c'est l'accomplissement de soi.
Et c'est quoi du coup le dernier? L'accomplissement. Ouais bah, je pense que c'est pas bê c concrètement, quand tu es quand tu as accompli, heu, parce que tu vois, quand tu entends du coup le pour le coup, il y a quand même beaucoup de témoignages, quand tu entends ceux qui ont du succès, heu, ce qui était super, tu vois, c'était l l'ascension et je suis complètement d'accord avec toi, enfin avec ça. Je pense que tu vois quand tu es concrètement moi, en devenant trader, je pense qu'imaginons, heu, dans un monde, heu, super, heu, parfait, dans 10 ans, je suis trader, tu vois? Mais je pense que ce sera l
Mmh, c'est ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, le même mood que maintenant, quoi. C'est ça que tu dis? Le monde qu'on ne vit maintenant? Le monde parfait? C'est ça, ouais.
Ouais, voilà. Je pense que le truc, c'est pas, heu, dans 10 ans. Je s serais pas forcément plus heureux que pendant que j'étais en train de l'accomplir et pendant que j'étais en train de réussir alors que je partais de 0. Tu vois, c'est l'accomplissement, c'est le c'est le c'est monter les échelons, tu vois, petit à petit et je pense c'est ça, c'est le la le plus gratifiant, du coup le plus, heu
Mmh. Ah oui. Bah C'est ce qu'on dit souvent ouais, comme, heu, comme disait le sage, je sais pas qui, Confucius, je crois. Le plus important, c'est pas la destination, c'est le c'est le chemin.
heu, ouais, succès. Ouais voilà, c'est pas la quête, c'est la la ouais c'est ça, c'est ça. Pour le coup c'est, heu, c'est la quête, ouais clairement. C'est le le chemin que tu que tu parcours pour y arriver qui te qui qui te rend fier donc c'est super important la gratitude et cetera, ouais. Je pense que c'est hyper important. Donc c'est ça, il y a plusieurs formes de succès pour le coup, heu et et tu vois même ç
Tu sais c'est la quête. C'est ça. Ouais. Ouais. Ouais et après quand il arrive, c'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui se disent: «Et main et maintenant?».